Masih sampai sekarang.
Oh masih sekarang. Nah itu, eee, dari kamu berarti di tempat kerja itu selama ini, apakah kamu udah menemukan keseimbangan antara kepuasan kerja dan gaji? Atau kamu juga ada nggak nih harapan ke depannya? Mungkin kayak pindah tempat kerja atau ada sesuatu yang ingin kamu capai gitu?
Eee, kalau dari gaji itu udah sangat cukup malah, ya kan untuk seorang pribadi kayak aku cukup. Nah kepuasan kerja juga cukup, karena, eee, maksud aku tuh kayak udah banyak lah pekerjaan-pekerjaan atau ilmu-ilmu yang aku pelajarin di tempat ini gitu ya. Karena menurut aku, eee, apa namanya, kayak udah bosen gitu sih, karena udah terlalu lama ya. <chuckles> Nah terus, eee, iya sih kalau tadi Mbaknya tanya, eee, rencana untuk pindah tuh ada karena bukan melihat gaji ya, tapi lebih ke arah kayak, eee, deket rumah sih, penginnya tuh deket rumah gitu loh. Karena kan, eee, lumayan jaraknya jauh ya kep dari Pulogadung itu kan daerah macet ya kalau mau bolak balik ke Tangerang itu kan capek ya. Nah terus sih yang aku pengen cari, cuman ya tadi berpikirnya tuh masih 2 kali gitu kan kalau belum ada posisi yang memang gajinya setara, karena kan banyak ya, eee, yang harus di dipikirin ya, kayak misalnya aku bayar cicilan rumah lah, terus bayar cicilan kendaraan pribadi lah, kek gitu kan. Nah itu tuh kayak mulai dipikirin. Apakah gajinya nanti cukup gitu, sebanding untuk membayar itu semua. Tapi kalau m dirasa belum cukup sih aku kayak mikir 2 kali gitu. Kalau belum kayak penting-penting amat dan memang sesuai dengan harapan aku. Terus k aku lihat juga perusahaannya oke gak sih ini untuk ngembangin kayak kita-kita yang ibaratnya notabenenya kerjanya udah lama gitu kan, eee, masih mau pake orang-orang yang lama kayak kita enggak. Maksudnya kan kadang-kadang mereka lebih suka orang-orang baru ya dengan harapan mereka bisa diatur kan. Nah itu sih yang aku kadang-kadang pikirin.
Mhm. Iya. <chuckles> Mhm. Oke. Iya. Mhm. Mmm betul betul. Mhm. Iya. Iya, betul. Iya. Oke, eee, tapi berarti kamu pernah gak sih nyari-nyari gitu sebenernya atau ru niat
Eee Nyari sih, eee, kadang-kadang gitu lewat headhunter gitu ya. Tapi ya memang ya itu kalau ngelihat dari, eee, apa namanya, pekerjaannya, tempatnya oke, tapi ya gitu, gajinya kecil sih. Di bawah gajinya di tempat aku, makanya aku sampai mikir kayak, "Aduh, entar dulu deh." <laughs> Jadi kayak mengurungkan niat dulu gitu. <chuckles>
Hmm. Hmm. <chuckles> Oke, emang prioritasnya kalau boleh tahu nih, prioritas kamu apa aja nih kalau misal kamu lagi mencari pekerjaan baru ada nggak? Pokoknya misalnya gajinya dari gajinya, dari jarak atau apa itu ada nggak list-list yang harus ada kalau kamu mau pindah?
Ada. Jadi gaji itu harus naik minimum 30% terus kemudian, eee, lokasi itu bisa dijangkau, gak lebih dari 1 jam kalau emang, eee, bolak-balik gitu ya. Terus kemudian perusahaannya kalau bisa perusahaan yang bagus yang emang bener-bener di situ bisa membangun talenta-talenta supaya jadi lebih bagus lagi sih. Sama kalau bisa sih naik posisi dari jabatan yang sekarang.
Mmm. Hmm. Mmm. Yang sekarang ya jadi we eee, walaupun pindah emang udah harus dipastiin pindahnya ke yang lebih baik gitu ya.
Tu. Betul.

Nah itu tuh, eee, jadi aku tau ya ternyata pekerjaan yang bahagia itu duitnya <chuckles> gak seberapa. <chuckles> Ya kan. Gak seberapa tuh masa gini, eee, dulu tuh kan pertama kali aku masuk kerja tuh kan masih tahun 2009 ya gaji aku tuh diterima di perusahaan aku di pabrik kan, nah itu gajinya masih Rp3.000.000 tuh. Nah kerjanya tuh di Cikarang kan. Nah terus udah gitu, eee, aku suka tempat kerja itu karena memang, eee, bagus tempatnya, keren. Karena itu perusahaan, eee, boneka kan. Nah terus di depan itu yang bikin aku tertarik karena memang banyak boneka dipajang sih di situ. Nah tapi dari situ aku bisa tahu, oh ternyata kenaikan gaji tiap tahun tuh bisa diprediksi, cuman kenaikan inflasi jadi sekitar 3% sampai 5%. Nah ibaratnya kalau aku itung-itung matematika itu cuman naik Rp500.000 lah pertahun. Jadi menurut aku kaya 5 tahun ke depan udah tahu gaji berapa. <laughs>
<chuckles> Iya. Mhm. Iya. Iya. Mhm. Oke. Mhm. Mhm. <chuckles> Oke. <chuckles> Nah itu berarti a kan kamu udah mulai kepikiran ya, oh ini udah bisa ketebak naik gajinya. Berarti bisa dibilang gajinya bukan gaji besar. Apakah karena kamu memikirkan ke depan, Oh ini kenaikannya bakal gini-gini aja atau memang pada saat itu kamu sadar kalau pemasukan itu kurang?
Tu Ya. A aku sadar pemasukan itu kurang. Kenapa? Jadi itu kan, eee, apa namanya. Aku tuh kan bolak-balik ya ke rumah mama aku kan. Rumah mama aku kan di Tangerang gitu kan. Nah itu tuh aku bilang dari awal gaji Rp3.000.000 itu kan aku ngekos sekitar Rp600.000 ya, terus kemudian makan itu ibaratnya sebulan kurang lebih Rp1.000.000, Rp1.200.000 lah. Itu udah Rp1.800.000 kan, sisa Rp1.200.000. Nah itu dipakai buat ongkos pulang balik tuh ke Tangerang, sekali ongkos itu kurang lebih Rp200.000. Jadi kalau aku sebulan 4 kali bolak-balik itu udah Rp800.000. Berarti tadi kalau satu koma delapan tambah Rp800.000 kan udah Rp2.600.000 ya. Nah sisanya cuma empat ratus ribu kalau kita enggak ngapa-ngapain, itu biasa dipakai buat naik ojek lah atau naik apa gitu nih. Nah itu tuh menurut aku kayak mepet banget kan. Nah dari situ aku mikir kayaknya nggak mungkin lah kalau misalnya aku kerja di tempat ini lama-lama gitu kan. Tapi pas kalau awal-awal kerja sih masih, "Nanti dulu deh, cobain dulu misalnya 2 tahun, 3 tahun kan, kira-kira gajinya naik berapa." Makanya aku bisa lihat itu naiknya cuma sekitar inflasi 3% sampai 5% ya dari situ. Oh jadi naik tiap tahun itu cuma Rp500.000 gitu.
Hmm. Iya. Iya. Mmm. Mhm. Iya. Mhm. Iya, ya, bener. <chuckles> Iya. Mhm. Iya. Mhm. Mmm. Berarti itu ya, eee, ada pertimbangan dari kenaikan gaji yang gitu-gitu aja. Tapi pernah gak s kau ada pertimbangan juga nih, kan
Betul.